Untuk hari Senin jam untuk hari Senin itu jam 1.00 siang, kalau untuk hari Sabtu, Minggu, itu jam 8.00 pagi. Nah, untuk Selasa sampai Jumat itu biasanya jam 10.00 pagi.
Oke. Oh, berarti betul-betul dari, eee, pagi ke malam dan itu setiap hari, eee, 7/24, ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kayak Senin sampai Minggu tu semua ada jadwalnya, ya. Nah, kalau boleh tau, karena, kan, jam istirahatnya Kakak tadi juga bisa jam 1.00 pagi, jam 2.00 pagi, itu biasanya, e langsung istirahat atau masih perlu kayak, eee, ngelihat media sosial dulu, nih? Karena, kan, tadi benar-benar waktunya, tuh, dipakai buat bekerja, ya, dan, eee, sisanya cuman tidur. Nah, ada nggak kayak waktu-waktu tertentu yang emang, eee, "Aku harus buka media sosial dulu, nih, atau, eee, ngebuka HP dulu, nih, buat update kehidupan sama teman-teman." Gitu?
Iya, betul. Iya, Kak. Eee, untuk media sosial aku nggak begitu mengikuti, ya, Kak. Aku nggak terlalu sering juga menggunakan media sosial, tapi mungkin aku memang cari hiburan karena, kan, sudah penat sekali, ya, Kak, di jam-jam segitu. Aku pelariannya itu mhm, nonton, eee, film di
Oke. Mhm. Mmm. Nah. Mhm. Oh, jadi masih menyempatkan diri buat nonton film, gitu, ya. <chuckles>
Iya, benar, Kak, tapi sambil tiduran gitu, udah di kasur posisinya.
Heeh.